Ciao, senti, uhm, avrei bisogno di un consiglio per una situazione che mi sta pesando particolarmente ultimamente. Ovvero il fatto che, mhmm, ogni tanto mi sembra di, non dico essere incompreso, ma di vivere una situazione particolare nel mio gruppo di amici, anche se poi capita specialmente anche in mhmm, in tantissimi contesti, persino lavorativi, a volte anche in famiglia, ma in questo caso ti dico di amici perché è una cosa che sto vivendo un po' più intensamente dato che, <chuckles> diciamo, ho contatto maggiore con loro, per lo meno nell'ultimo periodo. Ehm, insomma mi sento ultimamente, mhmm, a tratti incompreso perché mi sembra che abbiano del dei modi di porsi, o comunque delle aspettative, nella vita in generale, ma anche nelle cose da fare, che ogni tanto non rispecchiano quello che sono io, quello che vorrei fare io. Quindi, per farti un esempio, spesso capita che in weekend organizzino magari, serate di quelle, mhmm, ab abbastanza estreme, insomma, con alcol e così via, ehm, tornando tardi poi, quindi, uhm, non so, sono sono cose che oramai forse non mi ci identifico più in un certo senso. E mi sento un po' sbagliato se dovessi comunicare questa cosa qui, e ogni tanto mi sembra anche quasi come se non comprendessero, perché comunque penso di essere abbastanza chiaro come persona, lo vedono dato che siamo amici anche da qualche anno. Lo vedono come sono, ma ogni tanto sembra che non rispettino questa cosa, è quasi come se mi mettessero in quella situazione, non dico che lo facciano apposta, però m mi dispiace un po' che non uhm, ecco, non lo capiscono, non vedono questa cosa qui, e mi ritrovo poi a dover fare cose in cui non mi ci identifico perché, comunque si trattano, mhmm, anche di cose che non riguardano proprio la mia persona. Io sono molto, uhm, preciso, mhmm, tendo ad avere, mhmm, uhm, non so, orari abbastanza stabili nel sonno, di uscite, di cose del genere, ogni tanto mi trovo a dover subire questa cosa qui e mi pesa un po', quindi non so, vorrei magari qualche consiglio, capire un po' come gestire questa situazione.
Certo, allora s è pia i tutto è com super comprensibile, no? Uhm, soprattutto poi quando cresciamo, i nostri valori cambiano e le nostre, mhmm, attenzioni, le nostre priorità cambiano. Quindi è giusto sentirsi anche così. Io però, avrei bisogno delle domande per capire, mhmm, un po' nel dettaglio la situazione, se per te va bene.
Certo.
Senti, parliamo proprio della conseguenza, no?
Okay.
Cosa succede quando segui la richiesta del gruppo, cioè le aspettative degli altri? Come ti senti prima e come ti senti dopo?
Allora, <chuckles> uhm, solitamente quando mi viene posta la la domanda, mhmm, mi viene un un po' il panico perché so che dovrò essere in una situazione inconfortevole per me. Uhm, mi trovo poi in un disagio nel dover comunicare che che devo farlo, ma il disagio è più che altro mio con me stesso
E anche nel mentre.
uhm, <exhales> e poi alla fine capita spesso che me ne pento, mhmm, magari altre volte no, mi diverto anche, però già il fatto di partire con i presupposti che io non avevo voglia, né né voglia in sé, né è più una cosa in cui mi ci identifico, perché comunque sì, magari c'è stato il periodo in cui ho fatto queste esperienze, però adesso ogni tanto mi sembra mi sembra un po' troppo. Che poi, io ti ho fatto le l'esempio con la serata, ma son tante, anche comunque, magari, modo di di porsi l'uno con l'altro, modo di mhmm, di di trattare alcuni discorsi, anche i concetti ogni tanto mi sembra di non identificarmici, però per per rispondere alla tua domanda, uhm, prima mi trovo in questa stazione di disagio, mhmm, poi c'è un po' il pensiero: "Dai, cerchiamo di vedere la parte buona, ormai ho detto di sì, non posso tornare indietro." E spesso dopo me ne pento però, <sighs> insomma non non ho altro da fare perché ormai ho detto di sì, e tendo un po' ad essere coerente con le mie risposte.
Chiaro. Senti, mi puoi parlare un po' di questi episodi, cioè nel senso proprio per comprendere la sfera, no?
Certo
Uhm, se ti senti insomma, se hai voglia di raccontarmelo, ec
Sì, guarda allora ti faccio proprio un esempio di, magari, uhm, momento tipo in cui succede una cosa del genere, mhmm, uhm, solitamente loro escono di mhmm, insomma in weekend, perché è un po' il momento in cui tanti di loro non hanno troppe responsabilità, quando per me, ad esempio, già questo a volte mi ritrovo ad essere più impegnato nel weekend, che, uhm, nel mezzo della settimana però, tralasciando. Uhm, solitamente vengono con questo messaggio, o comunque se siamo fuori dicono: "Ah guarda c'è questa festa, andiamoci, è bello, ci sono ragazze," ehm, considerando che io sono pure fidanzato, quindi insomma, uhm, "c'è, mhmm, non so, questo DJ, è bello, facciamolo." Io magari sono: "Ah beh, però, mhmm, n so, f fino a che ore dura?" Mhmm, tanti di loro lo sanno insomma che poi ho ho giornate impegnate, però magari, un po' non dico, infantile come attitudine, però forse non lo fanno in modo negativo, però mi sento un po' obbligato perché tante volte sono: "Dai ma vieni anche tu, perché sarà bello, poi puoi stare un po' di meno, se vuoi te ne vai." Ma non non succede mai perché poi, se propongo a una certa di andare dicono: "Dai ma come, vai adesso?" Insomma, no, e poi mi ritrovo a dover dire di sì perché quasi costretto dal dal contesto. Vado in questi posti quando sono un po' più tranquillo magari, forse si trattava solo di: non mi andava troppo, preferivo fare altro, magari qualcosa di tranquillo, che poi c'è anche questo, no, io ogni tanto preferisco quasi più uscire di pomeriggio, non so, o fare qualcosa di tranquillo, piuttosto che uscire la sera, uhm, stare fino a tardi e rovinarmi anche le energie del giorno dopo. E quindi sì, mi trovo in questa situazione qui in cui devo un po' subire la pressione loro, sono poi obbligato ad andarci, e in un certo senso è come se dovessi essere obbligato anche a divertirmi perché se non se me ne vado prima mi sento ripeto, non lo fanno in modo cattivo, non è mhmm, non non è un tono arrogante, però è quel tono quasi di: "Dai ma rimani un altro po', dai ma fallo." E forse, la mia paura, ora che che ne parlo di questa cosa qui, è un po' anche quella di: uhm, se iniziassi a dire di no potrei essere escluso dal gruppo o comunque non essere più chiamato, il che mi dispiacerebbe, perché poi non sarebbe solo: "Non ti chiamiamo quando usciamo la sera." Perché, cioè più esci co' una persona si crea il contesto, si rafforza l'amicizia, io non uscendo magari in quei momenti lì e loro sì, cambia un po' la dinamica dell'amicizia e avrei paura un po' di essere escluso.
Chiaro. Chiaro. Senti, ma al momento, no qual è il valore più importante per te? Cioè, quello di non sentirsi esclusi o quello di mettersi comunque in una sut in una situazione tale anche da un punto di vista di amicizie, no, che rispecchiano u un po' la nostra vita al momento. Perché comunque è comprensibile il non voler restare soli. Però ecco, ci sono tante persone che comunque possiamo incontrare. Quindi quello che ti volevo chiedere è proprio questo, cioè: qual è la tua priorità? Salvare queste amicizie e comunque, continuare queste amicizie perché comunque c'è del sentimento, magari sono amicizia da tanto tempo, o vuoi farti un po' questo regalo nel dire di circondarti di persone che al momento condividono un po' la tua vita?
Allora, mhmm, devo dirti che mi dispiacerebbe tanto se dovessimo, uhm, interrompere l'amicizia, che poi questo sempre nell'ottica in cui loro la vedono in modo negativo e si allontanano. E s forse, se così fosse, uhm, vuol dire che d così dove andare. Però, mhmm, mi trovo un po' in bilico tra il dire "...Però è un peccato." Perché <sighs> in fondo siamo amici da diversi anni, siamo mhmm, insomma abbiamo passato anche diverse esperienze, non non succede solo questo, nel senso non è che usciamo solo di sera, però era per farti l'esempio in alcuni contesti in cui mi sento un po' incompreso. Ehm sì, forse in realtà la l in fondo, preferirei scegliere me e scegliere persone giuste per me che in cui mi ci ritrovo, magari. Perché, cioè comunque si tratta anche di valori, il modo in cui scegli di vivere la tua vita e di trattare le uscite. Forse sì, vorrei uscire con persone o comunque scegliere qualcuno eventualmente che, rispecchi un po' queste cose. Però d'altra parte, mi dispiace anche litigare con loro, comunque allontanarmi. Quindi f forse vorrei una sorta di via di mezzo, forse non perderci i rapporti, ma neanche dover cambiare loro, perché non è giusto neanche sperare che diventino come me, ecco.
Chiaro, chiaro. Certo, l'importante però è è che hai dato un limite a questa cosa, cioè: a me dispiace, questa cosa che tu hai detto: a me dispiace e vorrei comunque salvare il rapporto però, allo stesso tempo devo pensare a me. Questo è un ottimo limite. Il fatto che tu l'abbia detto da solo, ti ha fatto capire anche qual è la tua vera volontà. Dobbiamo soltanto trovare il metodo per arrivarci, okay, io avrei dei consigli su questo
Certo.
e possiamo valutarlo insieme, se per te va bene.
Sì, va benissimo.
Allora, proprio perché vuoi salvare questo rapporto, è importante che tu impari a dire di no. Proprio per fissare dei confini, cioè vuoi salvare l'amicizia, ma deve essere sia da parte tua sia da parte loro. Cioè im imparare a dire di no è importante, ma non per questo poi ti deve portare a pensare che l'amicizia si vada a perdere, anche perché se un'amicizia è vera, possono passare anche 20 anni senza sentirsi, quando ci sarà il mu il momento in cui ci si ritrova, sarà come se non fosse mai passato del tempo, no?
Okay. Certo. Sì.
Quindi, questo è un dato molto importante; e allo stesso tempo, per dare valore a queste tue amicizie, che comunque distano molto dai tuoi valori, è importante anche trovare delle amicizie o comunque persone, con cui puoi condividere questi valori, che possiamo definire adulti, di responsabilità. Quindi è importante trovare quest'equilibrio, cioè, coltivare il rapporto, ma fare del bene anche a sé stessi. E questo non deve essere motivo, per sentirsi in colpa, nel magari in caso in cui ci si allontana. Perché comunque, la vita ognuno di noi è diversa, i percorsi sono diversi. Si intrecciano, si incroci si incrociano con altre persone, però prendono la loro direzione, okay?
Esatt
Quindi, l'importante quando ti trovi in questa situazione, pensa chiaramente a qual è il tuo valore, cioè quello di rispettare magari quelle che sono le tue aspettative durante la settimana, l'orario corretto, il dormire correttamente e tutto il resto. Anche il sai, sei fidanzato, non ti vuoi andare a mettere in certe situazioni, e farti forza su questo. In più, se senti la pressione del l'avere la risposta subito, guadagna nel tempo, cioè non dire subito: "Sì." Mettila più su una versione neutrale: "Non saprei dirti ora, puoi darmi più informazioni sull'evento, o comunque sulla cosa che dobbiamo andare a fare?" Questo perché, dai del tempo a te stesso per poter analizzare, effettivamente, se tu puoi farlo o meno.
Et Sì, guarda, hai hai detto delle cose veramente importanti, ehm, sì, devo anzi voglio, voglio provare a fare queste cose qui, perché penso che andrà, penso sono sicuro che andrà, quindi guarda, ti ringrazio veramente tanto.
Di niente, se avessi ancora bisogno di me, sai dove trovarmi, a presto.